Büyük bir şey. Imm, ne diyelim? Macera. <chuckles>
Çok büyük bir riskle geldim ama çok iyi çok iyi hissediyor Hiçbir şekilde de korku yoktu içimde. Dedim ki geldiğim zaman İşte, o o yüzden zaten o ana dönmek isterdim. Hiçbir şeyim yok ama biliyorum, başaracağım.
Evet. Ben de o ana o yüzden dönmeyi isterdim. Eee, çünkü insan hayatta böyle çok, eee, az anlar yaşıyor. Bu kadar b tamamlanmışlık duygusu yaşadığı, başarmışlık duygusu yaşadığı o 3-5 andan biriydi bence geriye dönüp baktığım. O anın kokusunu bile hatırlıyorum, biliyor musun? Bulunduğum ortamın kokusunu, ışığını, her şeyini hatırlıyorum. Böyle bir, eee, konuştuğumda ilk, işte, ailemle bu k karar konusunda, eee, konuştuğumda, dışarıda bir yerde yemek yiyorduk böyle. O anda bulunduğumuz yerdeki şeyleri bile hatırlıyorum, garsonları, kokuları. Sende de mi?
Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ay, k kesin Evet. Evet. Evet. Bunu, eee, sen kariyer değişikliği yaptığın zamanı mı hatırlıyorsun yoksa ilk ülke değişikliği yaptığın zaman söylediğin zamanı mı?
<giggles> Valla ikisini de hatırlıyorum. Bu bahsettiğim kariyer değişikliği zamanıydı. Ülke değişikliği yaptığım zaman da, eee, iş yerindeydim, işte, bu şey, telefon gelmişti. O zamanımı da çok net hatırlıyorum. İkisini de inanılmaz derecede net hatırlıyorum. Sende de eminim öyle tazeciktir o duygular.
<chuckles> Evet. Evet, evet. Evet. Ben, net hatırlıyorum, bir de ben o zaman onlara ilk böyle 3 aylık gidiyorum diye gitmiştim ama şeyi biliyorum, hani, 3 ay dedim ama geri dönmeyeceğimi biliyordum. <chuckles> Onlar bilmiyordu onlar bilmiyordu. Çünkü 3 aylık bu p aslında, proje için gidiyordum ama dedim ki, orada net kalacağım, yani, başka hiçbir çaresi yok. <giggles> Evet. <chuckles>
Ha, sen biliyordun, onlar şimdi 3 ay sanıyordur. <chuckles> Hı. Çok kararlıymışsın. Ya, o zaman, herhâlde, geçmişe dönsek aynı şeyleri biz gene yapardık. Sadece belki ufak ufak değişikliklerle çünkü o anı yaşamaktan hoşlanıyoruz bence. Sende de aynı, galiba, durum.
Yine yapardık, evet. Evet. Kesinlikle o anı yaşamaktan hoşlanıyoruz. Zaten hayat dediğin böyle çeşitli deneyimlerden oluşmalı. Sıradan, monoton bir hayatın o kadar da tadı yok benim için mesela.
Hı hı. Bence de. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Böyle o ana döndüm, o anın kokusunu hissettim resmen. <giggles>
Çok güzel bir sohbet oldu. <giggles> Ben de öyle inan. <chuckles> Ben de öyle.
Tekrar, tekrar, eee, yaparız inşallah bu değişiklikleri.
Evet.